لازم، لازم يشترك في نشاط رياضي، لازم. أ يعني كل المُراهقين آه. المُراهقين بالذات في مرحلة مرحلة المُراهقة دي لازم يشتركوا في نشاط رياضي، الأم والأب يكونوا عارفين إن ده مش هيخرّج طاقته إلّا في يمارس رياضة معيّنة. إن الرياضة هي اللي هتخلّيه آآ ي يعني هيختلط بقى بالناس، وهيمارس النشاط، طَلّع الطاقة آه اللي فيه، فهتبقى مهمة جدًا، جدًا ليه يعني. ال3، ال3 أنواع يعني الصراحة يعني مهمين جدًا إن هم يمارسوا الرياضة. آه.
آه. دي نقطة حلوة أوي. هي فعلًا من الحاجات المهمة أوي. هي آه مش فارقة نوع الشخص أ المُراهق بالضبط، لكن هي الرياضة حتّة الرياضة مفيدة جدًا ليهم يعني. حتّى من ب الشخص مثلًا الإنطوائي اللي اتكلّمنا عليه في الأول، إزاي س حاجة زي كده ممكن تساعده مثلًا؟ حتّة الرياضة وإن هو يتعامل مع مع غيره أو مع مثلًا فريق وكده بيتع بيتعامل معاها إزاي وإزاي ممكن تساعده؟
بالضبط كده. آه. هيتعلِّم. هيتعلِّم بقى. هيتعلِّم إزاي يندمج مع الناس، هت هيكتشف بقى هيبقى في صداقات جديدة، هيقابل ناس وهيبقى برضه تحت عين الأم مثلًا أو الأب أيًا كان مين اللي بيبقى معاهم في مرحلة ال ال التمرينات والكلام ده ف لأ، يعني بيبقى
إمم. وواحدة واحدة بيتشجّع أكيد عشان يروح ويتعامل مع الناس وكده.
آه، آه. أيوه طبعًا. لازم.
أعتقد دي من أكتر الحاجات اللي ممكن تساعده. طب مثلًا لو لو في مثلًا ش ابنِك مثلًا، ابن ح ابنِك أو مثلًا مُراهق مرضاش خالص إنه مثلًا يروح الرياضة ديّة أو أو رافض الفكرة أو مش عايز يجرّب، مش عايز يروح آآ في ع أكيد في ناس بيبقى أطفال بيبقى عندهم عِند بيبقى مش عايز، إزاي مثلًا بتتعاملي مع حاجة زي كده؟ أكيد أكيد واجهتِ حاجة زي كده.
أيوه، بالضبط طبعًا. إمم. إمم. أيوه. ما هو بيبقى فيها لأ، ما هو ما هو أنا ب يعني لازم بقى أكون عندي صَبْر كده شوية وأحاول أحبِّبُه في ال في الرياضة دي، ب يعني أورّيه بقى الأمثلة في النادي مثلًا، الناس اللي هي وصَلت لمرحلة معيّنة في الرياضة دي و وبقوا دلوقتي من المشاهير وبقوا من الرياضيين الكُبار و وف آه، طبعًا. تحفِّزه وتخلّيه يبُص بقى إن هو آه، أنا عايز أبقى بَطَل، أنا عايز أوصل للمرحلة دي. آآ يعني الرياضة طبعًا حلوة جدًا. آه، ومهمة جدًا، جدًا. فهي بتحفِّزه ال ال الخطوات اللي الأم أو الأب يعملها، دي لازم كنت باعمل كده. يعني ب كنت باقول له مثلًا: "شوف، بُص ده، أهو ده بُص كان صغير برضه وبيلعب في النادي زيّك كده، بُص وصِل لإيه دلوقتي لمرحلة بقى يعني خلاص رياضي كبير وكل" طبعًا. جدًا، جدًا، طبعًا آه. امم.
دي حاجة تحفِّزه جدًا فعلًا. عايز أبقى حاجة كبيرة. هايل آه. دي من الحاجات اللي بتخلّي عنده تنافسية أو تشجّعه. طَب أنتِ ح مثلًا كنت أنتِ بت بتجبري مثلًا الأطفال هم يلعبوا رياضة معيّنة والّا خلّيتيهم هم اللي يختاروا؟ يعني هم مثلًا يختاروا الرياضة اللي عايزينها، يجرّبوا دي، يجرّبوا دي آآ ولو يكن مثلًا كورة، جري أيًا يَكُن؟
أ هو